ああ、それ中国語で書かれるんですか？なんか翻訳機かけてとかけて、ああ、なるほどなるほど。ええ。
しかも翻訳機かけてっていう形ですね。うん。何を言ってるかわからないみたいな感じでこう、出品者の人には言われたりして。
はい。 ええ、そうなんですか。何言ってるか分からない。翻訳機使ってもみたいな。あ、そうなんですか。
あ何言ってるかわからない。<laughs> そうなんです。 ちょっとま、なんか乗り切られちゃった感じですかね。うーん、え、もう本当に色は違う、もうもう壊れているとかがありますよ、もう。うん。
ああ、なるほどなるほど。ええ。 へえ。 ぴちどいですね。ああ、え、その場合ってその商品どうされるんですか？そのうん。
でもうん。 もうそのまま、あの、ゴミなので、捨てたりとかしてます。
破棄。 ああ、もったいないですよね。でもしょうがないですよね、そんなの取っといてもしょうないですもんね。うん。うん。うん。
もう家で。<chuckles> そうなんですよね。え、ま、せんえんにせんえんとかね、お洋服とかだったらそのぐらいなんで、うん、あと、スマホケースとかもありますね。うん。もうスマホケースでちょっと、もうすごい可愛いのがあって、で、すごく気に入って買って。でもすごく面白い
うん。はい。 あ、スマホケース、ありますよね。 はい。 ええ。 はい。 はい、はい、どんなことですか？
ことがあったんですけど。 そのスマホケースで電話をしてて、なんか。そのスマホケースに変えてから、「ええ、なんか声全然聞こえないんだけど」って言われることが増えたんですよ。うん。あ、よく分かりましたね。穴が塞がってるんです。<giggles>
はい。 はい。 はい。 え、ふ塞がっちゃってるんですかねとか。はい。はい。穴が塞がってる。ひどい。<laughs> そんなことあるんですね。
そうなんです。すっごい可愛くてすっごいお気に入りだったんですけど、穴が開いてないので、あの声が聞こえないので。<chuckles>
ええ。 はい。 開いてないんですか？いや、ひどいですね。ああ、なるほど。じゃあもうそれは処分ですか。
うん。そうなんですよね。なあ、処分せずに、あの、その、その時だけちょっと、ちょっとあのずらして
ええええ。 はい。 はい、あ、なるほど。またはめて、はい。
あの開けて、開けてそれででん、それで電話して。<chuckles>
電話する時だけ？<laughs> ああ。
すごく可愛かったので、もう使いたいんですよね。うん。
ええええ。あ、そうですよね。うん、なんかその取り外しが面倒じゃなければ <laughs> いいかなと思いますけど。
うん、まあ、ね。 そうです、取り外しがすっごく面倒なんですけど
ええええ。
でも可愛いなと思って使ってましたね。うん。にねにねんぐらい使ってました。
うん。 ああ、本当ですか？今は使ってないんですか？あ、2年ぐらい。あ、そうなんですね。 頑張りましたね。<laughs> そうなんですね。
結構長い、<giggles> 長く使いました。<chuckles> 頑張りました。で結構あのボロボロにならなかったので、え、意外と使えるなって感じでしたね。うん。
ええ、そうなんですね。ああ、なるほど。でもちょっと穴開けて欲しいですよね。
うん。うふ。 もう自分で、なんかこうね、穴開けて使おうかなとも思ったんですけど。うん、ちょっと怪我しそうな気がして、その穴を開ける時に、こう、ね。なのでちょっともう、うん。<giggles>
はい。 あ、そうですよね。え、それ、プラスチック製とかなんですか？